แล้วมีโอกาสได้หยิบชุดนั้นมาใส่ในงานสำคัญ ๆ อีกไหมคะ?
โอ้โฮ ต้องบอกเลยว่า ไม่มีโอกาสเลยค่ะ เพราะว่า อ่า งานนั้นน่ะ มัน บ พอมันเป็นงานในครอบครัวเนาะ ไอ้คนในบ้านอะก็ต้องมีการแต่งตัวที่ให้มันแบบดูดีขึ้นหน่อยเนาะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า อ่า เป็นเจ้าของงาน ใช่ไหม แล้วพอมันไม่ใช่งานเราอะ หลังจากนั้นน่ะก็ไม่กล้าที่จะหยิบชุดนั้นขึ้นมา เพราะว่ามันเหมือนดูเป็นการแบบ มันดูฉูดฉาด จะไม่ฉูดฉาด ใช่ มันดูแบบคือถ้าเกิดใส่ไปมันอาจ คนอื่น ๆ ในงานอาจจะมองว่าเราอะไปแย่งซีนเขาได้ไง ก็เลยอะไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาใส่ อืม แต่ก็ยังรู้สึกดีนะที่ยังเก็บมันไว้ แล้วก็ดูแลมันไว้อยู่อะค่ะ
อ๋อ อืม ยิ่งใหญ่ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม มันเหมือนเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งที่เราได้ใส่ชุดนั้น ใช่ไหมคะ แล้วยิ่งเห็นมันก็ยิ่งอมยิ้ม แล้วยิ่งมีภาพถ่ายด้วย กับภาพ เขาเรียกว่า ภาพถ่ายที่เราใส่ชุดนั้น คุณน่าจะมีความสุขมาก ๆ เลยใช่ไหม ที่ได้เห็นแล้วได้ยิ้มตาม?
ใช่ ใช่ อืม อืม โอ้โฮ ใช่เลย อืม ใช่ ใช่เลย มีความสุขมาก ถึงแม้ยังแบบ บางคนอาจจะคิดว่า เออ รู้สึกเสียดายหรือเปล่า ที่แบบ อ่า ตัดชุดมาแพง ๆ แต่ไม่ได้ใส่เลยเนี่ย คือส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายขนาดนั้น เพราะว่า อ่า แบบความทรงจำเนาะ ก็อยากจะเก็บไว้แค่ครั้งเดียวมากกว่า แล้วก็ อ่า เก็บมันไว้ในรูปถ่าย อย่างที่คุณได้บอกมาเลย ก็พอได้กลับ ย้อนกลับมาดู ถึงแม้ว่าชุดมันจะแขวนไว้เฉย ๆ อะ ไอ้เราก็มีความสุขแล้วไง
อ้อ อืม อืม ใช่เลยค่ะ ยิ่งแบบจินตนาการตาม คุณก็น่าจะยิ่งมีความสุขแล้วก็ยิ้ม มันเหมือนแบบน้ำเสียงที่ฟังรู้สึกแบบ เออ มันมีความสุข แล้วก็เห็นทุกครั้ง มีความสุขทุกครั้งที่ ที่เล่าถึงอะค่ะ
เนาะ ใช่ อืม ใช่เลย อืม ใช่เลย เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ อารมณ์ในตอนนั้นกับความทรงจำในตอนนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แล้วไม่มีอะไรมาทดแทนได้จริง ๆ เลยอะค่ะ
อืม ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาร่วมพูดคุยกัน ค่ะ
ได้เลยค่ะ เช่นเดียวเลยค่ะ